Ừm, không biết là có lần nào mà bạn, kiểu như, ở trong một cái tình huống là phải nói lên cái suy nghĩ mà rất là khó nói không nhỉ?
Ưm, cũng có nha. Ờ, thật ra ấy, mình là một người, à, khá là thẳng tính, mình thường nói luôn những thứ gì mà mình nghĩ chứ cũng không hay cả nể cho lắm đâu.
Ừ. Có, ừm. Ừm. À, tức là vốn s vốn dĩ là thẳng tính rồi, đúng không? Rất là dễ nói ra những cái gì suy nghĩ ở trong đầu bạn ra rồi. Ừm, ô kê. Thế thì nếu như mà đối với bạn đi, những cái suy nghĩ khó nói thì thường là bạn sẽ nó sẽ là thuộc về những cái lĩnh vực hay là về cái mặt nào trong cuộc sống thì bạn sẽ cho rằng nó sẽ dễ có những cái suy nghĩ khó nói?
Ừm, ừ. Mình nghĩ là ấy, ờ, thứ khó nói nhất lên một là tình cảm này, hai là nhờ vả này, và ba là tiền bạc.
Ừm. Ừ nhỉ, đúng rồi. <laughs> Tình cảm là khó nhất này, xong đến cái việc nhờ giúp đỡ là khó thứ nhì và cuối cùng là tiền bạc, phải không? Ồ!
Ừ, đúng rồi.
Ừ, thế thì cái, ư mình cũng tò mò xem là cái tình huống mà bạn buộc phải nói lên cái suy nghĩ khó nói đấy, bạn có có nhớ được một cái tình huống cụ thể không? Và có thể kể cho mình nghe với được không?
Rất là hay là mình có một cái tình huống mà nó gần như là l liên quan đến 2 cái lĩnh vực trong 3 cái lĩnh vực mà mình vừa kể luôn.
<laughs> 2 trong 3 liền, ô kê, ô kê. <laughs>
Ừm, là nó liên ừ, là nó liên quan đến tình cảm và liên quan đến tiền bạc.
Ồ, <laughs> cái đầu và cái sau. <laughs> Rồi, thế mọi chuyện diễn ra như thế nào à?
<laughs> Ừ. Thì tình cảm, đây là cái cái cuộc trò chuyện này là giữa mình và chị gái ruột của mình.
À, rồi, tình cảm gia đình đấy, chứ cũng không phải là tình cảm, kiểu, nam nữ các thứ, ừm, ừm, rồi, rồi mình nghe đây.
Ừ. Ừ, xong là á, kiểu như là, mình với cả chị mình có một chút xích mích nhỏ về chuyện tiền bạc mà mình nghĩ là nó là hiểu lầm thôi, có nghĩa là chị mình hiểu nhầm là mình ki bo kẹt xỉ với chị chị ấy. Thì thì ngay từ đầu là chị ấy cũng không hề nói cái chuyện đấy với mình đâu, mà chị ấy lại, kiểu, âm thầm tự mình buồn rồi đi kể với mẹ của mình.
Ừm. À, rồi, rồi. Ừm. Ừm. <laughs> Kiểu, như là tự tủi thân, đúng không? Xong rồi không biết ai để kể cả thì đi kể với mẹ của bạn, ừ, rồi xong rồi sao?
Ấy xong Ừ, đúng rồi. Thế thì mẹ mình mới thấy là tại sao mình lại ki bo kẹt xỉ với chị mình như thế, mẹ mình không thể chấp nhận được cái chuyện đấy, thế là mẹ mình đã gọi điện cho mình và, ờ, hỏi mình là "Tại sao lại cư xử như thế?"
<laughs> Ừm, kiểu như là hỏi nhưng mà thực ra là giống như có có giống như, kiểu, mắng như một trận không hay là hay là chỉ hỏi nhẹ nhàng thôi? Ừm.
Ờ. Ừm. Thật ra là tính mẹ mình là một người khá là nhẹ nhàng, với cả mẹ mình cũng nghĩ là chắc có hiểu lầm gì ở đây bởi vì mẹ mình cũng thừa biết tính mình là thuộc dạng là rất là hào phóng, mình ừm, chưa bao giờ ki bo kẹt xỉ với cái gì trong cả cuộc đời mình, thế nên là mẹ mình cũng, kiểu như là, cũng vừa vừa tin nửa tin nửa ngờ đó, đi hỏi mình để xem là chuyện gì đã diễn ra đó.
Ừm. Ồ, đấy, đấy, ừm. Ừm, tức là mẹ bạn nghe một chiều rồi phải không? Rồi bây giờ là đến lúc là mẹ bạn lại, ờ, kiểu như, gọi cho bạn để hỏi xem là, ờ, cái cái cái câu chuyện từ phía bạn là như thế nào. Mẹ bạn giải quyết hay đấy chứ! Ừm, xong rồi sao?
Ờ. Ừm. Ừ, đúng rồi.
Ừm.
Thế mình nghe mình nghe mà mình kiểu: "Ủa, là sao? Sao sao lại nói như thế nhỉ?" Mình không hề mình không hề nhớ là có một cái câu chuyện như vậy xảy ra. Thì hóa ra ấy nó thật sự là một cái câu mà rất là vô tình của mình thôi, tức là chị mình, ờ, hỏi mình là bao giờ mà chị hết tiền thì mình nuôi chị được không. Thì mình nghĩ là nó cũng chỉ là một câu hỏi rất là vu vơ thôi, ờ, thì mình cũng bảo là "Ơ, ôi, ôi s lo gì! Chị còn tiền lương cơ mà sao mà hết được."
Á! Ừ, ừm. Rồi. Ồ! Ừm, ừm, xong À! Thế thì có phải nhá, mình mình đoán là cái cậu nói như thế thì làm cho chị cậu nghĩ rằng là chị của bạn nghĩ rằng là bạn sẽ không không không sẵn sàng để nuôi chị, đúng không? Kiểu thế, phải không? Hay là như thế nào? <laughs> Trời ơi! Ừm.
Ờ. Đúng rồi, chính là như thế! Thế là á thì mình nghĩ là á mình là ngày xưa mình đi học đại học chị mình nuôi mình bao nhiêu lâu như thế, mà bây giờ á mình không đồng ý nuôi chị một bữa cơm, thế là chị rất là bực mình, rồi chị cũng rất là buồn các thứ rồi chị đi kể lể với mẹ. Thế là mẹ về cũng nói với mình xong, thì mẹ bảo mẹ mẹ lại bảo với mình như thế này, mẹ bảo là "Chị bảo là con á không, ơ, không thèm quan tâm chị, con, ơ, ki bo kiệt sỉ với chị." Nói ch chung mẹ mình cũng nói hết thôi, không hề nói cái câu chuyện đấy ra làm mình càng hoang hoang, mình không thể mà nhận thức được là đã có một cái câu chuyện như vậy đã ảnh hưởng đến chị mình luôn ấy.
Ừm. Ừ. Gần ha. Ừm. <laughs> Trời! Ừm. Ừm, ừm. Tức là khi mà khi mà bạn nhận được cái thông tin đấy từ mẹ bạn nhá, thì bạn có nghĩ ngay ra được cái tình huống đó không? Hay phải mất thời gian rồi bạn mới bắt đầu bạn ngẫm lại xem là có những chuyện gì xảy ra, rồi mới mới phát hiện ra là, à, hóa ra là cái lần nói chuyện đấy nó lại gây nên cái sự hiểu nhầm đấy?
Ờ. Mình không, mình không hề nghĩ ra cái cuộc trò chuyện đấy luôn, bởi vì nó với mình chỉ là một, kiểu như là, một cái gì đấy bông đùa rất là bình thường giữa hai chị em thôi ấy.
Ừm, không hề có chủ đích, đúng không? Đấy.
Ờ. Thế xong thế nên là mình lúc đấy mẹ mình nói mình như thế thì mình cũng bực mình lắm, thế là mình đi hỏi chị mình luôn, mình gọi điện hỏi chị mình. Mình ừ, mình chất vấn trực tiếp luôn là "Tại sao chị nói em như thế? Em nói như vậy lúc nào?" Thì chị mình bắt buộc kể cho mình cái câu chuyện lúc đấy và mình mới, kiểu, ờ, mình mới bắt đầu lúc đấy mình mới bắt đầu, a, hóa ra
Ừm. <laughs> Rất thẳng thắn. Ừ. Ừm. Rồi, rồi. <laughs> Ồ, <laughs> ngã ngửa! Ừ.
Ừ, là, ô kê, có một cái câu chuyện như thế. Nhưng mà mình, kiểu, lúc đấy sau khi mà chị mình nói như thế xong thì mình càng sốc hơn, bởi vì mình không thể tin nổi là chị mình, tức là người mà cùng gia đình ruột thịt quen biết nhau bao nhiêu lâu như thế.
Ừm. Đúng rồi. Rồi, chị em ruột, đúng rồi, bà lại có thể hiểu nhầm được cái câu đùa, bông đùa như thế thành thành một cái câu chuyện rất là nghiêm túc, đúng không? Kiểu thế à?
Ừ. Lại Ừ, mà nó ừ, mà nó chỉ là một cái câu rất là ngắn gọn mà nó chỉ có một câu thôi, tức là chị mình cũng không hề hỏi lại cái gì cả. Tức là sau khi mình nói câu đấy xong thì chị mình cũng cười cười và mình cũng cười, thế thôi! Thì câu chuyện nó không tiếp tục nữa, thì thì thì mình cũng nghĩ là nó thật sự là chỉ kết thúc ở đấy. Ai ngờ hóa ra là chị mình vẫn luôn để bụng suốt bao nhiêu lâu nay.
<laughs> Ừ. <laughs> Ừm. Rồi! <laughs> Ừm, thế thì bạn có nghĩ rằng là ng ngay cái khi mà thời điểm kết thúc câu chuyện, tức là bây giờ ngồi ngẫm lại thôi nhá, ngay thời điểm kết thúc cái câu bông đùa đấy thì có lẽ là chị bạn đã bị tổn thương ngay và luôn không? Cho nên mới mới mới mới giữ lâu như thế chứ, nhỉ?
Ừm. Mình nghĩ là chắc chắn là chị mình đã tổn thương ngay vào cái lúc đấy rồi đấy. Thì cái lúc mà ch mình gọi điện với chị để hỏi đấy thì mình cũng đã hỏi rất nhiều và nói rất nhiều. Mình cũng cố gắng nói chuyện và cố gắng giao tiếp với chị mình đấy. Tại vì mình nghĩ là giao tiếp là chìa khóa để giải quyết vấn đề mà. Thật ra là từ trước đến giờ mình cũng đã giải quyết được rất nhiều vấn đề bằng cách giao tiếp.
Ừm. Ừ. Ừm. Ừm, rất là hay, tức là sức mạnh của giao tiếp là giúp giải quyết vấn đề rồi. Thế thì nhá, ngay cái cuộc điện thoại ấy, mà bạn gọi cho chị của bạn ấy, đấy, thì là bạn có nói luôn lên cái suy nghĩ của bạn không? Hay là bạn chỉ là tìm hiểu và sau đấy mới bắt đầu là suy nghĩ lại và xem xem nên nên sắp xếp mọi thứ như thế nào để giải thích không?
Ồ. Ừm. Ừm.
Ừm.
Không, lúc đấy mình đã quá là, k kiểu như là, máu dồn lên não đấy, mình cũng hơi có chút là bực tức nữa, nên là lúc đấy mình mình cói có gì là mình nói luôn, mình cũng nói thẳng với chị là "Sao chị lại nghĩ em như thế? Ờ, trước giờ chị có phải là không biết tính của em đâu." Thì một câu của chị mình đã khiến mình rất là sốc là chị bảo là "Bây giờ mày lớn rồi, làm sao mà tao biết được?"
<laughs> Ừm. Ừ, nói luôn. Ừm, ừm, ừm. Gà gì? Ơ! Trời ơi! Kiểu, cảm giác như là chị của bạn đang còn rất là dỗi ấy. Ôi, kiểu, cảm giác như là cô em cô em gái bây giờ lớn rồi không còn, kiểu như là, trong cái vòng tay bảo bọc của của của bạn ấy nữa. Có khi là bạn ấy nghĩ thế, bạn ấy bị tổn thương là vì như thế cũng nên, nhỉ? Ừm, xong rồi mọi chuyện xảy ra tiếp như thế nào? Ừ.
Ừ. <chuckles> Mình nghĩ thế. Ừ, thì sau khi mà rất là nhiều giao tiếp nhưng mà vẫn không giải quyết được vấn đề thì đấy là chắc phải, gọi như là, lần đầu tiên trong đời mình cảm nhận được sâu sắc cái việc là hóa ra là giao tiếp không giúp giải quyết được vấn đề. Hóa ra là chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi thì cũng không có thể giải quyết được vấn đề.
Ừ. Rồi. Ừm. Ừ, và hóa ra là, kiểu như, có rất nhiều thứ mà nói ra, tức là, rất là khó để nói làm cho đối phương hiểu được, đúng không? Đấy. Ừm, sau đấy thì
Ừ, đúng rồi. Thế nên là mình nghĩ là cái quan trọng ờ, cái quan trọng không phải là nói ra mà là trước khi mà mình nói ấy thì mình phải suy nghĩ đến cái cảm nhận và cái cảm xúc của đối phương thật kỹ lưỡng đã, rồi mình hẵng nói ra cái suy nghĩ của mình.
Ừm. À, đấy. Đúng rồi, rất là sâu sắc luôn. Tức là đôi khi không phải là nói để cho nó xong cái sự việc, đúng không? Mà nhiều khi cái việc mà cố tình nói cho nó bằng hết ra thì đôi khi nó lại là cái sự tổn thương tiếp theo ấy nhỉ? Cho nên là để nói được cái để nói được mà làm sao để cho người khác nghe và hiểu được nó cần thời gian. Rồi, thế thì mình lại tò mò thêm một chút là bạn đã làm gì sau đấy để có thể hàn gắn được cái việc này, để nói ra những cái suy nghĩ khó giải thích trong lòng bạn để làm cho chị bạn hiểu được á. Ừ.
Ừm. Ừ, đúng rồi.
Bạn có cách gì?
Mình, ờ, không nói nữa.
<laughs> Rồi sao?
<laughs> Mình <laughs> mình, ờ, mình dừng lại. Có nghĩa là sau khi mình nhận ra là ô kê, giao giao tiếp không giải quyết được vấn đề này rồi đấy. Thế là mình bắt đầu dừng lại và mình bắt đầu suy nghĩ về cảm nhận của chị mình.
Ừ. Rồi. Ừm, kiểu như là
Ừm, mình cũng nghĩ là, ừ, có lẽ là chị mình có lẽ là chị ấy đang hơi cô đơn, có lẽ là có một cái vấn đề gì đấy mà không phải là do câu nói đấy mà là có nhiều các vấn đề khác từ trước nó đã nứt rồi nứt rồi. Bây giờ cái đấy chỉ là giọt nước tràn ly thôi.
Ừm. Rồi, rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừ, có thể nó chỉ là một cái, gọi là, cái tác nhân cuối cùng là cái giọt nước giàn tràn ly như bạn nói ấy. Có thể không phải là chị bạn bị tổn thương vì bạn, mà là vì rất nhiều vấn đề khác. Chẳng qua là tìm sự an ủi từ bạn thì lại nhận được g gáo nước lạnh như vậy thôi, phải không?
Ừ. Ừ, đúng rồi, mình nghĩ là như vậy đấy. Thế nên là mình đã dừng lại, mình không nói ra những cái suy nghĩ của mình nữa, mà mình ngồi đấy mình lắng nghe những cái suy nghĩ của chị mình. Mình động viên chị mình nói ra rằng là là chị mình có vấn đề gì, rằng là tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế? Rồi mình sau khi mà mình an ủi chị mình xong thì mình mới nói ra là "Ờ, em không phải là người như thế đâu." Rồi mình mới nói ra cái suy nghĩ của mình. Và lúc đấy thì chị mình mới có thể thật sự đón nhận được những cái gì mà mình muốn nói.
Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, hay quá! Ôi, ừm. Ừm, hay quá! Vậy là có nghĩa là trước khi mà dám nói lên cái suy nghĩ khó nói của bản thân, thì phải chịu khó lắng nghe cái tâm tình của đối phương trước, phải không? Thì nó mới có hiệu quả.
Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, việc lắng nghe người khác là rất là quan trọng, bởi vì nếu như mà họ không cảm thấy được đang lắng nghe thì họ cũng sẽ không muốn nghe mình đâu.
Ừm, hay nhỉ? <laughs> Ừm. Rồi, thế thì thế thì s sau những cái trải nghiệm như thế thì bạn thấy rằng là cái việc chọn, ờ, đúng thời điểm này, và đúng cái cách lắng nghe với cách ờ, rồi mới bắt đầu nói thì nó quan trọng hơn là chọn hơn là chọn đúng cái lời nói, lời những cái thông tin cần nói ra không?
Có nha, mình nghĩ là thời điểm là một cái phần thời gian rất là quan trọng này. Ờ, thời điểm này, ờ, tâm trạng này. Ví dụ như là á đang nói cái lúc mà hai người đang đói meo hết cả lên rồi buồn ngủ ơi là buồn ngủ, d tự dưng lại lôi ra để nói thì đúng là chỉ có cãi nhau.
Ừm. Ừm. Đấy. <laughs> Ừ nhỉ! Ờ, <chuckles> công nhận ấy, đúng không? Xong rồi cả kè kèm theo cái việc mà cái người, ừm cái cái đối phương lại còn đang khó chịu vì rất nhiều vấn đề khác thì cái việc nói ra có khi nó lại phản tác dụng ấy chứ nhỉ? Nó lại phá đi cái mối quan hệ chứ không cứu không cứu vãn mối quan hệ ấy, phải không?
Ừ, đúng rồi. Ừ, đúng rồi, thế nên là nếu như mà có những cái chuyện là đáng ra là nó sẽ không tệ đến mức thế đâu. Tại tự dưng mình chọn nhầm thời điểm thì, ờ, tự dưng lại thành cãi nhau to lên, thế cãi nhau to lên thì mối quan hệ nó lại không cứu vãn lại được.
Ừm. Ừm, công nhận. Thế sau khi mà bạn đã bình tĩnh lại này, lắng nghe chia sẻ của chị bạn rồi là trò chuyện với bạn ấy đi, thì mọi thứ nó được cải thiện như thế nào?
Ừ, mọi thứ nó cũng cải thiện dần dần thôi. Ờ, mình nghĩ là đây là một vấn đề khá là lớn, nó, giống như kiểu, là niềm tin của chị mình vào mình nó đang bị rạn nứt dần ấy, nó không chỉ là vấn đề này. Thế nên là sau lần đấy chúng mình nói chuyện thì, ờ, cũng có cải thiện một chút, gọi là, mối quan hệ nó tốt hơn một chút so với cái lúc đang cãi nhau, nhưng mà nó vẫn không hoàn toàn quay trở lại như như chưa từng cãi nhau đâu.
Ừm. Ừ. Ừm. Ừm. Ờ, dù sao thì, kiểu, người ta bảo gương vỡ lại lành nhưng chắc là vẫn còn có một chút sẹo, phải không? <laughs>
Ừ, đúng rồi. <laughs> Ừm, cái sẹo đấy mình nghĩ là thứ duy nhất mà có thể chữa lành nó là thời gian đấy.
<laughs> Ừm, rồi, thì hy vọng rằng là với thời gian trôi đi thì mối quan hệ giữa hai chị em bạn sẽ trở nên tốt hơ ơ, tốt hơn nhá. Thế thì sau sau sau những cái việc như vậy thì bạn có rút ra được cho cho bạn một cái bài học gì đấy trong cái việc là bày tỏ cái cái suy nghĩ của bạn, suy nghĩ khó nói làm sao để cho người người ta cũng dễ dàng tiếp nhận hơn á? Thì bạn có cái mẹo gì, hoặc là có cái cách làm gì đấy để nó cải thiện hơn được không?
Ờ, thật ra là mình là một người hình như đã nói là khá là thẳng tính đấy, thì sau cái lần này thì mình đã bớt lại ấy, mình nghĩ là thẳng tính nó không phải là một cái gì đấy tốt đâu. Bởi vì có những thứ mình nói ra á, thì chỉ là thỏa mãn cái tôi của bản thân thôi, chỉ là mình muốn nói thôi, chứ nó cũng không hề giúp ích được cho đối phương mà đối phương cũng chưa chắc đã muốn nghe.
Ừm. Ừm. Rồi. <laughs> Ừ, tức là phải phân biệt được giữa cái sự thẳng tính và cái việc là nói ra một cách khéo léo, nhưng mà vẫn đủ thông tin, vẫn vẫn là cái mà bạn muốn truyền đạt, phải không?
Ừ.
Chứ
Ừ, đúng rồi, mà nó cũng phải là một thứ mà đối phương đang muốn nghe, đang đồng tình với cái đang chăn s sẵn sàng bỏ thời gian ra để nghe. Chứ đôi khi mình nghĩ là mình cần nói, nhưng mà đối phương không nghe thì thật ra mình nói cũng chỉ khiến đối phương thêm khó chịu thôi ấy.
Ừm. Ừm. Ừ, công nhận ha. Nói chung là sau khi mà nghe bạn chia sẻ như vậy thì rõ ràng là cái việc mà nói dám nói lên cái suy nghĩ khó nói đã là một dạng can đảm rồi, nhưng mà nói làm sao để cho nó có hiệu quả lại là cả một cái quá trình mà đúc rút kinh nghiệm, rồi là rồi là là là quan sát và và, ừm, và thay đổi dần dần để làm sao cho nó có hiệu quả chứ nhỉ? Rất là hay, cái thông tin mà bạn chia sẻ nó thực sự là khá là hữu ích. Đấy, mình cảm ơn bạn đã dành thời gian chia sẻ câu chuyện và đưa ra những cái thông tin rất là hữu ích này nha!
Ừm.
Chào bạn.
Cảm ơn bạn, xin chào!